Oo, totoo 'yan. Magm ano ikaw na lang ang ano, umintindi para na lang sa ano, ikakatahimik, ipagkakasundo-sundo niyong lahat hi pero hindi naman po palagi sa alam niyo 'yon, may ibang pagkakataon din pero depende. Opo, tama 'yan, tama 'yan. Totoo 'yan.
Opo. Mm. Mm. Opo. Depende sa sitwasyon. Mm, ayun. Mayro'n akong naalala na parang kasabihan na, 'di ba minsan po kapagka sa mag-asawa, minsan kailangan ikaw na lang 'yong hihingi ng tawad kahit hindi ikaw 'yong mali para lang maging maayos 'yong relasyon.
Oo. Mm. Tama 'yan. Tama, kahit alam mo sa sarili mo na tama, opo. Kahit alam mo sa sarili mo na tama ka pero para na lang maayos kayo, okey sige, okey na. Maging maging okey lang tayo at maayos ang pagsasama, eh, okey, ikaw na 'yong tama. <laughs>
Mm. Oo. Oo, totoo. Oo. Kasi mas ma mas matimbang pa rin 'yong mas maging ayos 'yong relasyon kaysa do'n sa pride mo na ikaw 'yong tama, 'di ba? Kasi walang mangyayari 'pag pipilit mo 'yong gusto mo. Lalo kayong magkaka-ano, magulo, tama. Ayan ang dami ko pong oo. Ang ganda ng ating kuwentuhan. Ako rin po.
Tama po kayo diyan. Totoo po, tama kayo diyan. Tama. Magiging magulo, tama. Tama, ay napakaganda ng ating <chuckles> opo. Ang dami kong natutunan. Totoo po 'yon. Salamat sa lahat ng mga naibahagi niyo sa akin. <chuckles> Salamat po.
Salamat din po, ako'y magtatanghalian na muna.
Oh, sige po. Kain po muna kayo. Ingat po kayo.
Ingat po.